أكيد، أكيد. آآ طيب أنتِ هل حاطّة قواعد لل للموبايل؟ يعني مثلًا قايلة أنا هافتح الموبايل بس م م بالنسبة لصحابك يعني، آآ في أوقات مُعيّنة؟ آآ أو مثلًا عاملة مثلًا Group مُعيّن بس تتكلِّمُوا عليه، عشان ما يبقاش ي ال صوت ال رنِّة التليفون كتير طول الوقت؟ والّا م أ آمم عاملاها إزاي يعني بينِك وبين اصحابِك يعني؟ إمم.
آه، بصراحة أنا أصلًا باقفل موبايلي أول ما ابدأ شُغل، بحيث إن أنا مثلًا إيه أنجز شوية، بابقى عاملة لوقتي يا يعني عاملة لنفسي كده Timer مُعيّن، إن أنا هاشتغل ساعة مُتواصلة أفصِل فيها 5 دقايق مثلًا أو 10 دقايق، باعمل كده فعلًا، أشتغل ساعة مُتواصلة بعدين أفصل مثلًا 10 دقايق، أرُدّ عليهم أشُوف بعتوا حاجة مُعيّنة أو لأ، واتكلّم معاهم، بعدين أرجع تاني أشتغل ساعة كمان، وهكذا. باحِسّ إن اليوم ماشي معايا كده، ال بحيث إن أنا برضه ما اتقِطِعش عنهم فترة طويلة، وبحيث برضه إن أنا أعرف أركِّز في الشُّغل، لإن الموبايل لو مفتوح أنا مش هاعرف أركِّز بصراحة خالص، بيشغلني معاه جدًا.
إمم. تمام. حلو. إيه؟ تمام. آه، آه، أكيد، أكيد. طيب آآ يعني أنتِ قُلتِ دلوقتي قُلتِ لي إنِّك أنتِ ساعات تتّفقي مع آآ مامتِك مثلًا على آآ Routine أو حاجات هنعملها في البيت سوا، و وبتبقي م عارفة المواعيد، بتاعة ال الحاجة اللي هتعملوها سوّا، لكن لو حاجة اتطلبِت منِّك فجأة، يعني مامتِك طلبِت منِّك حاجة فجأة، بتتصرّفي إزاي في حاجة زي كده؟
مضبوط، أيوه. بصراحة لو هينفع إن أنا أخرج من وقت الشُّغل ده حاجة بسيطة باقوم أنزِل أعملها، آآ لو مش هينفع بصراحة باحاول إن أنا أعتذِر بس بطريقة لطيفة، أو مثلًا أأجّلها أقول لها مثلًا: "طَب شوية يا مامتي على ما اخلّص بس جُزء مُعّين كده، أو مثلًا لمّا آخُد Break أفصِل شوية هانزِل أعملها." فهي برضه ما عندهاش صَبر فكرة إن أنا أقول لها استنِّي فكرة إن أنا أقول لها استنّي شوية على ما اخلّص حاجة، اللي هو ربنا ما يحوجني لحد، وتبدأ هي تعمل في الحاجة. فبصراحة أنا ما لأ، أنا عندي مشكلة كبيرة مع الموضوع ده، اللي هو أنتِ مثلًا قررتِ مع نَفْسِك إن أنتِ تعملي الموضوع ده فجأة، يعني ما قُلتيليش قبلها أو حاجة، فخلاص استنّي الوقت بقى اللي يناسبني عشان اعملها معاكِ، فهي الصراحة ما بتصبُرش خالص.
امم. امم. أوكي. آه، آه. إمم، إمم. آه. آه، <laughs> أيوه. إمم. اهم. إمم. أيوه. أحيانًا فعلًا بي يعني بتبقى يعني بيترجموها إن أنت بتسيبني ب أعمل الشُغل، وبتتنَصل يعني من مسؤولياتك وكده، ف آه، آه. إمم.
بالضبط، آه، هي مش مُتفهمة ده، يعني هي أصلًا مش مُتفهمة فكرة الشُّغل من البيت عاملة إزاي، يعني هي فاكرة إن أنا مثلًا أنا قاعدة بالعب، إن أنا أ مش قاعدة باشتغل، هي الشُّغل بالنسبة لها إن أنا ألبس وأنزِل الصبح بدري، أمشي، أغيب عن البيت س 9، 10 ساعات وأرجع لهم آخر اليوم بقى تعبانة ومش قادرة، ده بالنسبة لها شُغل، يمكن تتفهم الموضوع.
آه. طبعًا. أيوه. ده صحي هو فعلًا إن ده عشان فكرة الشُغل من البيت هي ف فكرة جديدة ع على ال المجتمع كَكُلّ يعني، ففعلًا ممكن يكون مش كُلّ الناس م يعني ف مُتفهمة الحكاية دي.

بصراحة آه كتير جدًا. يعني أنا مامتي مش من النوع اللي هو إيه الصبور. إحنا اتفقنا مع بعض إن إحنا هنرَوّق البيت يوم الجمعة. ألاقي مامتي يوم الخميس شايلة السجاد، بتضَبّط ال الفرش، بتشيل الملايات بتاعة السر اللي هو أنتِ بتعملي إيه يا ماما؟ مش إحنا قايلين إن إحنا هنعمل بكرة مع بعض؟ تقول لي أصل أنا بكرة ما اعرفش ه آه "أصل أنا بكرة ما اعرفش هاعمل إيه"، "بكرة م ورايا حاجات كتير"، "بكرة هاعمل محشي فمش هاعرف آآ أنضف يعني." فأضطر إن أنا بصراحة وقتها آآ آآ أستأذن شوية من الشغل، إن أنا أعمل معاها شوية، بس برضه مش باعرف أكَمّل معاها طول الوقت، زي ما أنا كنت متفقة معاها، لأن أنا ضبطت نفسي على إنه الجمعة، مش الخميس. فبصراحة هنا بتحصل المشاكل يعني، بنفضل نتخانق مع بعض بقى.
ياه! تمام. آه. آه <laughs> آه. <chuckles> أيوة، بتضبط الشغل. <laughs> أيوة، أيوة. أيوه. تمام. آه، أكيد. أكيد. مشكلة، طَب و وفي حاجة زي مثلًا إنُّكم مثلًا دي، دي حاجة بينِك وبين مامتِك، يعني أنتم آآ، بينكم وبين العيلة افرضي مثلًا، هل حصل مرة إنه حاجة فُجائية، زي مثلًا إن جه لِك ضيوف ولازم آآ، تسيبي الشغل وتقعدي معاهم، أو خروجة لازم نخرج ن خروجة عائلية مثلًا أو كده؟
مضبوط، آه، بتحصل كتير جدًا. يعني أنا أصلًا شغلي بيبقى محتاج هدوء، مش محتاج دَوشة. فأنا لو هاحاول أسيطر على أهل بيتي، تمام، وأسَكّتهم وكل حاجة. إنّما لمّا ييجي لي ضيوف، أنا أعمل إيه؟ مش هينفع أقول لهُم اقعدوا ساكتين، مش هينفع أقولهم ما تتكلموش، ما تعملوش صوت. فبصراحة أول ما بييجي لي ضيوف باوَقّف فورًا، لحد ما يمشوا، آآ فبابقى قاعدة معاهم، يعني معظم الوقت لحد ما يمشوا، كده كده مش هاعرف أشتَغل طول ما هُمّ موجودين. إنما بقى لو خروجة معينة بتيجي لي، بصراحة لو مُهمة أوي ولازم أنزل فيها، ضرورية يعني، باوَقّف، وبانزل الخروجة دي، بس بارجع بقى، بافضل سهرانة مثلًا طول الليل لحد ما أخَلّص شغلي كله، لو هاطَبّق مش مهم، المهم ما أنامش قبل ما أخلص باقي شغلي. فالموضوع بيبقى مُرهق عليَّ أوي.
إمم. آه. مشكلة طبعًا، طبعًا، صح. <chuckles> أيوة. إمم. تمام. إمم. آه. حلو. ب طبعًا، آآ، طيب وهل فكّرتِ مثلًا إنه يبقى فيه آآ روتين مُعيّن، أو تقولي مثلًا زي م لمّا الواحد بي ف بقى ف عنده شغل، عادي، ما هواش في البيت، يعني بيبقى خلاص معروف إنه فلان ده مش موجود، مش متواجد من في وقت معين من 9 ل5 مثلًا. هل فكّرتِ إن ممكن تعملي حاجة زي كده آآ بالنسبة للشغل الOnline يبقي م مركِّزة إنه من 9 ل5 خلاص، ما حدّش يكلّمني، والّا ما ينفعش؟